Ừ, thì đối với âm nhạc á, nó có hai phần rất là quan trọng, đó chính là giai điệu và lời bài hát, đúng hông? Thì, ờ, cái giai điệu là cái cực kỳ quan trọng mà nó có thể chạm đến trái tim của cái người lắng nghe. Mình lấy ví dụ như là Beethoven đi chẳng hạn, hoặc là bạn có thể đơn giản là bạn nghe những cái nhạc ngoại quốc đi, bạn hoàn toàn sẽ không hiểu được cái lời của nó là như thế nào. Nhưng t có những cái giai điệu mà nó sâu lắng, lúc trầm, lúc bổng, hoặc là bạn chỉ cần nghe giai điệu là bạn biết được đây là một bản nhạc vui hay bầy đây là một bản nhạc bi tráng, hay là một bản nhạc, à, buồn thấu xương đi, thì bạn sẽ cảm nhận được cái điều đó. Và cái bài hát này ở trong phim Mưa Đỏ ấy thì nó lại làm được điều đó, nó khác với những cái cái bài hát cách mạng trước đó. Ờ, có thể là do đây là một cái nhạc phẩm do một cái nhạc sĩ trẻ sáng tác thì họ có những cái góc nhìn về tư duy âm nhạc á, khác với những cái nhạc sĩ mà họ theo cái lối mòn trước đây là phải hùng hồn, phải bi tráng. Nhưng mà ở đây nó có cái sự hùng hồn theo một cách riêng của nó, đúng hông nà? Tức là nó cũng thể hiện được cái sự anh hùng, nhưng nó một cách nhẹ nhàng và dễ tiếp cận với lại cái người nghe hiện đại hơn.
Ừm. Ờ. Đúng. Ờ. Ờ! Ừm. Ồ, vậy sao? Vậy thì nói chung là đối với những người trẻ thì cái việc là, ờ, có cái lòng yêu nước ấy thì nó cũng rất là tốt. Và bạn có bao giờ bạn nghĩ rằng là từ những cái bài hát này đi ha, không chỉ là riêng bộ phim đâu, từ những cái bài hát này hoặc là những cái bài hát khác, cho dù là sau này nó không gắn với phim đi, nhưng mà nó được sáng tác, kiểu, ờ, nó sáng tác rời rạc như vậy đi ha, cũng có thể có cái sức mạnh lan tỏa giống như là cái bài hát, ờm, trong phim Mưa Đỏ này hay không?

Chính xác.
Ừm. Vậy thì đối với cái bài hát này ấy, thì, ờ, những cái lời ca du dương như vậy, một cái giai điệu rất là hay, với lại là kết hợp với cái lời bài hát vô cùng ý nghĩa đi, bạn cảm thấy là, ừm, cái nghệ thuật kết hợp ngôn từ với với lại, ừm, cái giai điệu của bài hát ấy, nó đặc biệt ở chỗ nào so với những cái bài hát cách mạng này, bài nhạc đỏ thông thường đi?
Ừ. Ờ, thứ nhất á là nó quá phù hợp với lại cái bối cảnh, vì nó phù hợp với bối cảnh á, cho nên là, ờ, nó rất là dễ để chạm tới người nghe, tại vì nó, ờ, so với những cái bài hát cách mạng khác á, nó không có được gắn liền với một bộ phim. Còn với lại cái cái cái bài hát này thì nó gắn liền với một bộ phim quá là nổi tiếng và với những cái diễn viên rất là nổi tiếng. Cái thứ hai, đó chính là cái giai điệu của nó và cái lời bài hát của nó á rất là ấn tượng, rất là sâu sắc và rất là ý nghĩa luôn, ờ, nó có cái sự ẩn dụ rất là sâu sắc ở trong đó luôn, đúng hông? Ừm. Ờ, l ưm, như cái lời bài hát đó: "Nếu mà con còn chưa về thì mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng" là kiểu như là nó không có quá bi thương, mà nó diễn tả cái chết, nhưng mà nó ở trong một cái kh đúng rồi, một cái khung cảnh rất là hào hùng, đúng hông?
Ừm. Ờ, đúng. Ồ. Một cái tự hào, đúng không? Ừm. Vậy thì, à, đối với cái lời bài hát đó đi ha, khi mà bạn nghe và bạn bắt đầu bạn ngẫm cái lời bài hát đó, cho đến sau này ấy, có những lúc mà bạn, ừm, kiểu, càng nghe ấy, bạn càng ngẫm ra nhiều ý nghĩa khác nhau, nhiều cái, gọi là, nó sâu sắc hơn ban đầu hay không? Mỗi lần nghe lại là một cái lần mà bạn, gọi là, được mở mang những cái nhìn mới về cái lời bài hát này?
Ừm. Ừm, thực ra cũng, a, không đâu, tại vì, ờ, khi mà mình nghe 2-3 lần á thì mình, ờ, thấu cảm hết cái cái lời bài hát á, thì những cái lần sau á, thì cái lời bài hát này nó khi mà nó đã ăn vào trong cái, ờ, tâm trí của mình rồi á thì mình bắt đầu cảm nhận về giai điệu nhiều hơn. À, hoặc là mình mường tượng tới những cái câu chuyện, hay là mình mường đúng rồi, mường tượng tới những cái cảnh ở trong phim lại á.
Ừm. Những cái khía cạnh hát rất là hay nha.